Allora mi piacerebbe parlare di di di condivisione, di tempo passato insieme, non so, agli amici, alla famiglia, ehm, e per fare questo mi piacerebbe passare attraverso il cibo. Quindi ti chiedo, ti va di parlarmi di un'esperienza culinaria condivisa che ti ha colpito?
Certo, è stata un'esperienza, ehm, che ho vissuto davvero, mhmm, pochi giorni fa, ehm, in occasione del Bagna Càuda Day, <chuckles> che <chuckles> allora io sono piemontese e la bagna càuda è un piatto tipico della della mia regione, ehm, un piatto molto temuto eh, da tutti quelli che che abitano al di fuori del Piemonte e e a volte anche per i piemontesi stessi perché è un piatto a base di acciughe e tanto, tanto, tanto aglio. <chuckles> Per quella esatto, per quello, ehm, diciamo che i giovani se lo scansano, ehm, poi però la curiosità, i gusti q quando uno cresce cambiano, ehm, e quindi poi a un certo punto non ne puoi fare a meno, anche perché si mangia tantissima verdura insieme a questa bagna.
Sì. Wow. <chuckles> Okay. Okay. Okay. Ho male al pensiero. <chuckles> Okay. Okay.
E, mhmm, insomma praticamente ci sono i miei genitori che frequentano, uhm, un circolo, no, un'associazione di di cui sono soci e, ehm, anch'io ne faccio parte.
Sì. Mh.
E in occasione di questa, mhmm, della celebrazione de del giorno di di di legato a questo piatto che che s che è a novembre a fine novembre e avevano.
Ah okay quindi è una cosa una cosa, mhmm, come dire un appuntamento annual ah okay, okay. <chuckles>
Mondiale. <chuckles> sì, pe pretendono che sia annuale poi voglio proprio vedere quanti nel mondo davvero celebrano questo piatto.
<chuckles> Quindi anche all'estero?
Sì, sì, certo.
Ah wow! Non lo sapevo.
E mhmm, e s s sono tutti piemontesi che sono emigrati, no, all'estero per cui c'è in Giappone, c'è nei Stati Uniti, c'è insomma, si si cerca di di mantenere questa tradizione.
Certo sì, eh. Ah! Bellissimo. Nonostante diciamo il piatto sia un piatto molto strong, ehm, diciamo è un ehm, so so riusciti ad a diffonderlo, diciamo così, a
Ma sì perché è così particolare, ehm, che interessa poi ripeto, ehm, sono le verdure che sono centrali e quindi siccome c'è questa attenzione verso il cibo, verso, ehm, il cibo salutare, i colori e ade adesso ti descrivo bene in cosa in cosa consiste.
Sì. Sì, sì, sì, sì, vai.
Ehm, insomma, praticamente questo circolo ha deciso di organizzare questa grande abbuffata, ehm, a base di bagna càuda, però servono servivano delle delle mani che aiutassero a sbucciare tutte le teste d'aglio e eh io mi sono buttata a capofitto in questa esperienza perché volevo volevo intanto volevo imparare, volevo proprio vedere come si si faceva.
Eh immagino okay. <chuckles> Sì.
Perché l'idea era poi di replicarla magari a casa mia a degli amici che insomma sapendo che io sono ho queste origini, sono è è un po' che mi mi chiedono che gli prepari questo piatto.
Okay.
Quindi praticamente, ehm, la ce il pranzo era previsto per domenica e il sabato mattina tutti riuniti nelle cucine dell'associazione. Tutte donne, <chuckles> tutte donne, il grembiule, guanti, cuffia, insomma, mhmm, per per per l'igiene, certo, abbiam preso precauzioni e arrivano gli uomini dal mercato con, mhmm, quantità allucinanti, praticamente tutto il mercato è arrivato da noi. Ma soprattutto queste teste d'aglio.
Okay. <chuckles> Okay, certo, sì. Mh.
Dunque fa conto che per ogni piatto ci vogliono almeno ehm, ci vuole a meno una testa d'aglio a persona, bella grossa, quindi ecco, quindi e erano previste mhmm, dunque 200 persone, poi abbondi, ne fai sempre un po' di più, perché non si sa mai. Quindi immagina questo lavoro, con i guanti eh, dei mettere guanti per forza.
Mh. Oddio. <chuckles> Eh sì, sì, ne va de pe sì. <chuckles>
Devi aprire l devi aprire le teste d'aglio. Poi escono i ehm, come si chiamano, gli spicchi.
Sì.
Ci saranno almeno 15 spicchi in queste teste d'aglio. Ognuno devi devi togliere la pellicina esterna, tagliarli a metà e all'interno rimuovere l'anima.
Enormi? Okay. Sì. Okay.
Che è la parte quella più indigesta.
Sì.
Okay, iniziamo, ti dico che, ehm, erano anche del delle teste di aglio particolarmente piccole per cui guarda c'avrò so so solo il p la prima testa d'aglio ci saranno stata 40 minuti in piedi.
Mh.
E ogni testa poi una volta che hai pulito l'aglio va messo dentro una pentola a bollire e, ehm, il procedimento v ovviamente i l'obiettivo era quello di non uccidere gli invitati, di fare in modo <chuckles> fare in modo che nessuno stesse male e e creare questa questa crema, ehm, non in mhmm, t il più digeribile insomma e che non sapesse troppo di aglio, perché l'aglio deve fare la cremina, si deve sciogliere.
Mh-mh. Okay. <chuckles> <chuckles> Okay. Mh-mh.
Quindi queste teste aglio vanno cotte, bollite nell'acqua, per ben 5 volte.
Mh.
Allora, infinito lavoro, siam stati veramente tutto il giorno in piedi, ehm, con la testa bassa e l sti sti fumi del dell'aglio, nei vapori <chuckles> che che ti entrano nelle narici dopo un po' ti scende in bocca questo sapore, ehm, molto pungente e e anche amarognolo poi tende a diventare.
Eh sì immagino. Sì. E
E e insomma e poi i il fornello, questo grande pentolone enorme con tutte le teste che galleggiano e che appena arriva a ebollizione devi risvuotare e ri ripetere dall'inizio.
Ah, okay, quindi ogni volta che bolle, mhmm, va cambiata l'acqua?
Sì, sì vanno rimessi di nuovo nell'acqua fredda e in questo modo perde, mhmm, il
Okay. Un po' d'aggressività, okay.
Esatto diciamo così che lo ammorbidisci. Poi nell'altra sala c'erano invece gli uomini. Anche loro si erano messi i guanti e avevan preso tutte le precauzioni, ehm, e pulivano le acciughe.
Okay. Sì. Okay. Altro altro compito simpatico insomma. <chuckles>
Ma anche lì un lavoro a allucinante eh, perché, ehm, tu hai 2 possibilità o prendi quelle già pulite
Eh imma Okay.
ma il costo lievita in modo esorbitante <chuckles> oppure prendi quelle latte, di acciughe sotto sale che devi dissalare deli togliere le lische
Ah, giusto, giusto sicuramente, eh. Sì. Mh-mh.
guarda un lavoraccio e e anche per queste devi dev le qua eh, le quantità non non le so io a persona però
Okay, vabbè immagino comunque che, ehm, siano state considerevoli, nel senso che se erano previste okay okay.
Almeno quindici quindici eh a a testa okay quindi immagina gli odori, no, che che che, mhmm, l'aria acre pungente, i vapori eh insomma io voglio lacrimavano anche se si trattava di cip non non di cipolle.
Se. Eh no infatti forse era prop era migliore il l'odore della cipolla.
<chuckles> Quindi, ehm, quando finalmente le l'aglio è stato un po' smussato, ehm, si passa nel latte, allora
Na.
problema. Arrivano gli anziani, gli anziani che giocavano a carte nell'altra sala.
Mh. <chuckles>
Uno di questi qui dice: "Ma no, cosa volete farla in questo modo che siete tutti meridionali ne la bagna cauda non si fa così". <chuckles>
<chuckles> <chuckles>
<inhales> Effettivamente ci sono delle signore che guidano la cucina che hanno origini napoletane. Come buona parte d degli abitanti d del quartiere che ormai eh, s s si sono integrati, insomma diverse culture.
Okay. Okay. Vabbè ma ormai ab abbiamo un po' dappertutto quindi, diciamo, non mi stupisco se una napoletana sappia fare la bagna cauda in maniera magistrale quindi. <chuckles>
Ma posso dire meno male che ci sono le napoletane perché sennò <chuckles> saremmo morti tutti, ci avrebbero denunciato probabilmente. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Vabbè sulla cucina non le s non si può dir niente, nel senso, i napoletani cucinano benissimo cioè, una una tradizione culinaria, uhm, insomma invidiabile.
Comunque c'era sto problema: latte sì, latte no. Alla fine meno male che c'è internet e siamo andati a vedere sui siti della della regione Piemonte, ehm il sito di Eataly, eh, abbiamo abbiamo verificato un po' le le ricette e effettivamente pare che il latte faccia parte della della procedura originale e quindi mi spiace eh, signori. <chuckles> Signori anziani lo so che vi piace tantissimo l'aglio, vi piacciono i sapori molto forti, vi piace, ehm, tenere lontani <chuckles> le persone attorno a voi, <chuckles> però ha vinto la versione quella morbida, la versione con il latte, ehm
<chuckles> Sì. Eh <chuckles> <chuckles> E il latte, bene. La versione napoletana. <chuckles>
<chuckles> Bagna cauda napoletana, no, non lo so, non lo so comunque è la è la regione Piemonte dice che s si fa così quindi.
<chuckles> Sì, no infatti se l'avete s trovato su insomma, su fonti autorevoli <chuckles> ci sta.
Quindi niente la bagna, eh, praticamente alla fine si ottiene questo, mhmm, questa crema, ehm, di un marrone più chiaro perché le teste d'aglio, eh che poi vengono frullate eh, ehm, insieme al latte ovviamente vanno a schiarire il colore e anche il sapore molto forte dell'acciuga, ehm, del burro ci vuole, perché l'acciuga va sciolta nel burro, mi raccomando non deve mai bollire perché se no, ehm, di nuovo diventi indigesta e e diventa anche un po' acida. E questa bagna viene servita dentro, ehm, dei <tsk> dei contenitori, mhmm, che sono come dei piccoli fornelletti in ehm, cosa sono, no in ceramica, in cotto tenuti che si scaldano con un lumino che si mette all'interno e in questo modo la bagna si serve calda e e cosa si fa con questa bagna? Si immergono
Okay. Mh. Eh si, certo. Mh-mh. Ah okay, si ho capito.
tutte le verdure possibili immaginabili che l'orto produce i in questa stagione.
Okay. E le verdure però come vengono preparate oppure sono eh.
Eh lì hai ragione, lì c'è un'altra preparazione. Ci sono le verdure che vanno servite crude, quindi vanno pulite e tagliate.
Bene. Tagliate, okay.
Quindi parliamo di cardo gobbo, cardo gobbo è l'unico cardo che si può mangiare crudo ed è tipico di una zona che si chiama Nizza, poi ci sono i peperoni poi ci sono, eh beh, carote ehm la la l'insalata belga è molto buona, ehm, con la bagna cauda e adesso non e poi i i <tsk> sedani, ehm, e son queste le principali verdure crude. Poi ci sono quelle cotte, i topinambur, le patate, ehm le di nuovo cardi e questa volta cotti, ehm, i peperoni cotti e che altro adesso ah la buonissima. La la la la la mhmm, ehm, come si chiama quella sanguigna, la barbabietola.
Okay. Mh mh. Okay. Sì. Mh mh. Cotti, okay. Ah sì, okay la carota rossa qualche qualche volta viene viene detta la sì, okay quelle lì rotonde rosse, proprio viola, okay, okay.
Sì, forse si chiama così. Quelle rotonde rosse che s si colorano tantissimo lasciano tanto colore, e, mhmm, e poi la carne la carne cruda.
Sì, sì, sì. <chuckles> Ah okay.
Carne cruda all'albese ecco che forse per per la bagna cauda in questo caso vale la pena tagliarla a cubetti perché è più facile no, da da da pescare, da i e da immergere piuttosto che non proprio le fettine al come come di solito si si mangia all'albese.
Okay. Okay. Eh ma la, mhmm, la carne cruda viene si cuoce poi nel nel caldo della del contenitore?
No, assolutamente no.
No, si mangia cruda?
Sì. Si mangia cruda con sopra questa salsa calda, invece, e il contrasto caldo-freddo, eh, che è importante.
Ah, okay. Okay. Okay, okay. Vabbè, è un piatto che ho sempre sentito nominare ma non ho mai non sapevo neanche c a base di cosa fosse sinceramente, quindi mi hai aperto mi hai aperto un mondo co <chuckles> con la preparazione.
Ah. <chuckles> Senti è stato <chuckles> un pranzo davvero piacevole, e poi è tutto pronto per cui, poi, anche chi ha lavorato in cucina, finalmente, si può sedere e partecipare, no, al
Mangiare, certo. <chuckles>
C'è c'è solo una lunghissima preparazione prima, davvero, un giorno pieno
Eh, sì, immagino non pensavo ma anche a casa, ovviamente, serve tutto questo tempo per per prepararla, nel senso, il fatto che le quantità fossero ingenti e non non ehm, non cambia, nel senso che anche prepararla, non so, per 1 persona, 2 persone, serve così tanto, mhmm, mhmm, preavviso, diciamo, così tanta preparazione precedente?
<chuckles> Ehm, beh, le quantità diminuiscono, quindi, eh, ovvio che fai più in fretta. Il mio consiglio è di non preparare questo piatto per 1 o 2 persone, perché pensa anche alla varietà di di verdure che è bello avere, forse è è è più un piatto da da condividere.
Ah, okay. Mh-mh. Okay, sicuramente. Quindi è, sicuramente, il piatto da esperienza condivisa n per eccellenza, quasi, possiamo dire, perché tra la preparazione e il tipo, appunto, di di mhmm, ehm, di ingredienti che vanno utilizzati, si presta molto per appunto, per la condivisione e per il festeggiamento. Ehm, eh, ti ringrazio moltissimo per per avermi parlato di questo piatto, uhm, che, appunto, non conoscevo, e ti auguro una buona giornata.
Sì, guarda Prego, ehm, il piacere è stato mio. A presto. Buona giornata anche a te.
Ciao, ciao. Graz